Ya, benim aslında son 5-6 aydır, böyle, eee, geceleri uyuyamama değil de, hani, uyku saatini tam olarak tutturamama gibi bir derdim var. Eee, çok düzensiz bir hayatımız var son 5-6 aydır. 5-6 ay önce taşındım ben. Eee, bu taşınmayla beraber, hani, işimi gücümü, bütün rutinlerimi vs. buradan önce yaşadığım ülkede bıraktım ve, hani, buraya da, eee, yeni rutinlerimizi, yeni, iii, hayat şeklimizi, yeni işimizi vs. henüz kuramadık. Dolayısıyla, eee, hani, rutinler ve belli şeyler aslında hiç yok. Eee, onlar olmayınca, hani, sorumluluk da çok fazla olmadığı için sabah erken kalkmak gibi bir, iii, gereklilik yok. Dolayısıyla uyku saati de hep, böyle, değişiyor. Bir gün, eee, yani, akşam 10'da, 11'de de yatağa girerken
Hı hı. Hayırlı olsun. Tamam. Hı hı. Hı hı.
eee ondan sonraki gün, böyle, iii, hani, sabah 4'te, 5'te uyuduğum oluyor. Eee, öyle olunca da tabii, bütün günler, bütün düzen hep her gün her gün değişiyor gibi oluyor. Eee, o yüzden hem, böyle, birazcık bu konuyla alakalı kendimi anlatayım, eee, bir dert anlatayım birazcık hem de varsa, böyle, birkaç tavsiye duyayım istedim aslında.
Tamam. Hı hı. Olur, konuşalım tabii beraber. Eee, ben de sana yardımcı olmaya çalışayım elimden geldiğince. Önce şeyi soracağım, şimdi, eee, tabii, hani, bahsettiğin bu zaman dilimi, zaman skalası oldukça farklı. Hani, bir gün 11'de yatarken diğer gün, işte, 4'te 5'te yatmak tabii ki çok farklı bir yani, arada 5-6 saatlik bir, eee, zaman farkı var. Eee, bunun senin üzerindeki etkisi nasıl oluyor sence? Yani, eee, gündelik hayatında ve kısa ve orta vadede düşündüğümüzde senin mental sağlığın veya fiziki sağlığın üzerinde bir etkisi var mı sence bunun?
Hı hı. Emm, yani, tabii ki var. Eee, çok etkiliyor sonuçta, eee, işte, günlük motivasyonumu çok değiştiriyor. Çünkü, böyle, zaten yaşadığım ülkede şu anda mesela güneş çok erken batıyor. Emm, öyle olunca, hani, atıyorum gece 4'te 5'te yattım, uyandığımda bazen, iii, yani, güneş zaten, böyle, batmaya başlamış oluyor. Öyle bir güne kalkmak da gerçekten motivasyonumu etkiliyor ve, hani, böyle, birazcık, iii, eee, nasıl diyeyim, modumu da değiştiriyor. Eee, hani, fiziksel olarak da aynı şekilde, işte, iii, çok geç yattım, çok geç kalktım. Sonrasında, böyle, fiziksel çok bir aktiviteye girişesim gelmiyor. Atıyorum yürüyüşe, koşuya, bisiklete falan çıkasım gelmiyor, yani. Eee, dolayısıyla aslında ikisinin de üzerinde bu düzensizliğin tabii ki etkisi var.
Hı hı. Ha ha. Anla Hı hı. Evet. Anladım. Yani, tabii, doğru, haklısın. Yani özellikle, eee, güneşin batış saatine yakın bir saatte uyanmak, eee, oldukça, böyle, çarpıcı bir şekilde olumsuz etkiliyor olsa gerek çünkü sen, güne yeni başlıyorsun ama aslında gün bitiyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Bir <chuckles> uyuşamıyorsun günle. Gerçekten zor, eee, değişik bir durum bu. Yani, burada, eee, belki de, eee Ya, aslına bakarsan bu bir geçiş süreci senin için anlattığın kadarıyla. Dolayısıyla bu, eee, belki de düzeni oturttuktan sonra, işte, hani, bir koşuşturmaya giriştikten sonra, iştir, eee, oradaki bürokratik konulardır, bilmiyorum belki ev konusudur, diğer konulardır, oturduktan sonra zaten kendiliğinden muhtemelen bir düzene oturacak ama, eee, şu, ııı, süreç içerisinde de, hani, bunu kısmen de olsa biraz daha, böyle, dengeli hâle getirmek için belki de, eee, geçicilik, ya, geçici de olsa kendini bilmiyorum bir böyle bir ilgi alanı, bir uğraş, eee, hani, kendine veya, eee, etrafındaki insanlara veya bulunduğun çevreye böyle biraz anlamlı gelebileceğini düşündüğün, faydalı olabileceğini düşündüğün bir gönüllülük, üüü, uğraşı ya da e, ne bileyim, eee, bir spor, yeni bir, hani, eee, yeni bir, iii, hobi, ilgi alanı, bir müzik aleti belki de, hani, bunu, hani, her gün yapabileceğin ya da her gün olmasa da haftanın böyle 4-5 gününe yayabileceğin 1 ya da 2 tane böyle konsept bir şey bulabilirsen belki, hani, onlar seni geçici de olsa bir rutin oturtmana yardımcı olabilir diye düşündüm ama ne dersin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ha ha. Eee, yani mantıklı. Iıı, aslında öyle bir hobim, iii, var. Ben birazcık sosyal medyaya içerik üretiyorum. Eee, oradan hani b bir miktar gelir vs. de sağlıyorum. Eee, onu bir rutine oturtmak, aslında belli saatlere, hani, böyle bir işmiş gibi bakmak en azından iş bulana kadar veya bu işe dönüşürse belki tabii, eee, ona devam ederek, eee, belki, hani, b bir rutinle gün içerisine konulabilecek bir rutinle, eee, başlamak aynı zamanda uyku saatlerimi de düzenlemeye tabii yardımcı olabilir, eee, ama onun dışında da dediğin gibi, hani, spordur, eee, ya da belli gönüllülük programlarıdır, böyle, haftada 1 gün, 2 gün gidebileceğim
A, ne güzel. Hı hı. Evet.
onları da düşünmek gerçekten, eee, mantıklı ama tabii bu, iii, uyku düzeninin bozuk olmasında birkaç farklı faktör daha var. Yani, eee, hani, ben bir düzen tutturmaya başladığım zaman, atıyorum, işte 1 hafta boyunca, eee, gece 12'de uyudum, eee, ama 1 haftanın, böyle, sonunda, eee, hani, bir şey oluyor, arkadaşlarımla, eee, araşıyor oluyoruz mesela gece ya da, işte, konuşuyor oluyoruz. Eee, öyle olduğu zaman, o muhabbet devam ediyorsa aslında ben 12'de yatacağım saati çok tutturamıyorum ve, hani, çok uzadığı da oluyor böyle, sabah 4, 5, 6 g gibi olabiliyor. Eee, hani, öyle noktalarda da bazen o uyku düzenini hemen bozduğum oluyor. O bozulunca aslında diğer rutinler de böyle yavaş yavaş toplanmaya başlayan rutinler de bozulmuş oluyor aslında.
Hı hı. Hımm. Tamam. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hemen kısaca şeyi sorayım, ya, bu bahsettiğin, hani, arkadaşlarla sohbet, eee, durumu ne sıklıkla gerçekleşiyor genelde?
Hı hı. Yani, eee, en kötü ihtimalle 2 haftada 1 oluyor. Yani, eee, tabii en kötü ihtimalle 2 haftada 1 ve geceleri oluyor genelde.
Anladım. Peki, bu, hani, o gece oluyor ve ertesi gün mesela sen geç kalkıyorsun. Diyelim ki öğleden sonra kalkıyorsun, gün biterken kalkıyorsun. Ondan sonra tekrar rutini toparlayabiliyor musun yoksa onun etkisi sürüyor mu, böyle, ııı, birkaç gün boyunca?
Hı hı. Ya, öyle hemen toparlayabildiğim bir şey olmuyor maalesef. Çünkü, eee, işte senin de dediğin gibi ö önceki günlerde, önceki hafta zaten belli bir rutin tutturulmuş, o rutinin çok dışına çıktım. Eee, hani, 2 saat de kaymıyor sonuçta 4 saat 5 saat kayıyor bazen. E, öyle olunca vücut da neye uğradığını şaşırıyor birazcık ve, eee, tekrardan toparlanması birazcık daha uzun sürüyor aslında, yani, bir günde hemen ertesi gün gece 00.00'da yatayım diyemiyorum. Öyle olunca da rutinin tekrar sıfırdan kurulması gerekiyor belki.
Hıı, anladım. Hı hı. Hı hı. M doğru. Hı hı. Ya, evet doğru söylüyorsun. Yani, eee, o nokta birazcık daha, eee, zor olan bir nokta gerçekten. Ya, bir de, hani, insan zihni vücudu biraz daha böyle, eee, rahatı gördü mü gerçekten o alanda, hani, daha uzun kalmaya, eee, daha uzun o konforu, eee, mümkün olduğunca özümsemeye, eee, tatmaya meyilli bir yapı. Dolayısıyla, eee, hani, sende de evde olma üzerine kurulu bir rutin olduğu için bu biraz daha, böyle, dengesini kurmak, eee, kısmen zor olan bir şey. Ama, hani, 2 haftada 1, eee, arkadaşlarla yapılan o, eee, tabiri caizse gece kaçamağı aslında, eee, çok da kötü bir şey değil. Yani, eee, bir açıdan bence gayet normal, güzel bir şey. Fakat onun sonrasında ertesi gün ya da en kötü ihtimalle ondan sonraki yani 2'inci gün, eee, hani, bu rutini tekrardan geri toparlamak için bir şeyler yapmak lazım anladığım kadarıyla. O noktada, işte, birazcık seni o gün, eee, yataktan erken çıkmanı veya evden erken çıkmanı sağlayacak, eee, bir şey bulmak lazım. Yani, işte, bu dediğim gibi böyle biraz daha seni evden çıkartabilecek bir şey olursa, eee, b b belki bulunduğun ülkenin dilini öğrenmek için bir kurs olabilir. Bilmiyorum. Eee, yani, böyle bir şey bulabilirsen kendine, hani, orada en azından daha, böyle, gerekçeli bir sebep olacak senin için. Yani, senin dışında gelişen kendini biraz daha, böyle, zorunda hissettiğin, biraz daha onu, böyle, yapmak, eee, durumunda hissettiğin bir şey, eee, seni belki de o gün, eee, çıkartacak o evden ve yataktan ve dolayısıyla ertesi günler de otomatik olarak arkasından bir rutin hâlinde, eee, sabah en azından belli bir aralıkta kalkmanı sağlayacak şekilde oturabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı, tabii. Evet. Hı hı. Doğru. Imm, doğru, yani, senin de dediğin gibi, işte O rutinin tamamen yıkılmasına izin vermemek burada önemli. Eee, benim de aslında çok yapamadığım şey o. Yani, 1 gün kayınca hemen 2-3 gün arka arkaya kaymış oluyor. Sonra yeniden toparlamak da zaten rutini sıfırdan inşa etmek manasına geliyor birazcık. Emm, ama dediğin gibi, hani, iii, atıyorum en azından 2'nci gün tekrar toparlayabilmek için bir şey koymak. Eee, hani, dil kursuna gidiyorum zaten ama o, iii, akşamları benim kursum. Eee, o yüzden çok, ııı, beni evden, hani, erken çıkartmaya motive edecek bir şey değil ama iii, hani, dediğin gibi, böyle, hafta başlarında sabah yataktan kalkmamı zorunlu kılacak bir şey, iii, koyduğunda zaten 1 günde toparlanır aslında o rutin. Eee, buna bir bakacağım, ya. Hani, şehirde, böyle, hafta başlarında etkinlikler oluyor olabilir. Burası birazcık aktif bir şehir. Eee, olmuyorsa, hani, iii, bazen burada, hani, ben futbol izlemeyi de severim. Evimin etrafında çok fazla futbol kulübü de var. Onların sabah maçları oluyor, bazıları hafta başına sarkıyor. Acaba onlar var mı, diye kontrol edebilirim, hani. Hem güzel bir hobi, sabah hava almak için güzel bir şey olur, eee, motivasyon olur. Aslında tabii, birkaç, bir sürü, ııı, opsiyon var. Onlara bir bakabilirim gerçekten, ya. Doğru, çok mantıklı geldi.
Hı hı. Evet. Hı. Ha, anladım. Evet. Ya, ne güzel. Hı hı. Evet. Evet, evet. Şeyler oluyor, mesela aklıma geldi şimdi konuştukça, işte, eee, hani, konuşma kulüpleri oluyor o yabancı dille alakalı, eee, çeşitli yerlerde. Onlardan 1 tanesini mesela o zaman dilimine denk getirebilirsin ya da, ııı, yarı zamanlı geçici bir iş belki bulabilirsin haftada, böyle, 1-2 gün çalışabileceğin tarzda. Hani, hem ilgi duyabileceğin, yani, seni, eee, zorlamayacak ama bir yandan da, işte, ilgi duyduğun bir alandır, eee, kendini de denemek istiyorsundur o alanda, eee, ve, eee, sabah saatlerindedir, tabii doğal olarak bu durumda. İşte, eee, öyle bir şey belki bulunabilir. Yani, eee, bunun dışında da belki, işte, ya, gece yatmadan uygulanabilecek tabii ki, hani, standart rutinler var, işte, böyle, gevşetici çaylar içmektir, ne bileyim, esneme yapabilirsin, eee, gibi gibi bunlar tabii ki de var ama bence sendeki durumun kaynağıyla bunlar çok ilintili değil gibi. Eee, o yüzden, eee, diğer türlü, hani, seni orada yataktan ve evden çıkarabilecek bir etkinlik, bir aktivite, bir durum daha, böyle, etkili olur gibi geliyor senin için, bence.
Hı hı. Iıı, doğru. Hı hı. Evet ya, doğru, yani, böyle, kendimi aslında, hani, senin de dediğin gibi bazen o uyuyamama ile, hani, uyku saatini tutturamamayla alakalı başladık konuya ama, iii, aslında uyku saatini tutturamamamın sebebi, iii, hani bir kere kayınca sonra sabah kalkmaktan da, eee, zorlanmam birazcık ve, hani, o motivasyonu bulamamam belki de. İii, senin de dediğin gibi o motivasyonu birazcık daha tutturabilirsek, iii, hani sabah bir kere kayan sistemde hemen ertesi gün toparlamak gibi, iii, belli motivasyonlar yaratabilirsem kendime, toparlamak için belli motivasyonlar yaratabilirsem, eee, aslında uyku saatini de yavaş, yavaş, iii, hani haftada en fazla 1 kere kayacak şekilde, iii, tutturabilirim. Çok mantıklı geldi gerçekten kulağıma. Bu bahsettiğin konuşma kulüplerine vs. de bakacağım. Onlar da, eee, genelde sabah saatlerinde oluyor hatırladığım kadarıyla. Emm, onları da bir bakayım, araştırayım gerçekten ya. Belli etkinlikler beni tekrar bu düzeni tutturmaya, iii, itebilir. Çok sağ ol verdiğin tavsiyeler için. İii, çok güzeldi gerçekten.
Hı hı. A, süper. Hı hı. Estağfurullah, ya, umarım istediğin şekilde dengeye oturtabilirsin, iii, durumu ve, eee, faydalı da olur senin için. Eee, görüşmek üzere.
Hoşça kal.